हाँ। तो देखिए जैसे हर त्योहार की देखिए एक अपनी पसंद भी दायक डिश होती है। तो आपकी कौन-सी ऐसी पसंदीदा डिश है और आपको वो क्यों पसंद है?
हुँ। अगर मैं डिशेज़ की बात करूँ तो हर त्योहार में ह कोई ना कोई स्पेशल डिश बनाई जाती है हमारे भारतीय समाज में, हाँ। जैसे कि अगर मैं होली की बात करूँ तो होली में गुजिया। गुजिया तो बहुत ही फ़ेमस है।
हाँ, हाँ। सही कह रही हैं। जी, जी। अच्छा। हाँ, हाँ गुजिया। हाँ।
और हम लोग इंतज़ार करते हैं 1 साल कि हाँ, वो दिन आए और हम गुजिया बनाकर खुद के हाथों से बना के कर खाए।
हाँ, हाँ।
तो मतलब अगर और इसके अलावा तो ज़्यादातर अगर रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में मिठाई वग़ैरह है और जो घर का खाना, कुछ अच्छा हमने पूड़ी-सब्जी बना लिया, खीर बना लिया लेकिन जो होली की गुजिया है वो मुझे बहुत पसंद है।
हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो देखिए आपने बताया कि आपको जैसे देखिए, वो कहते है हर त्योहार की अपनी अ, पसंदीदा एक डिश होती है। तो आपको मतलब गुजिया में ऐसा क्या अच्छा लगता है? मतलब वो आपकी सबसे पसंदीदा डिश क्यों है?
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, गुजिया तो मतलब कई च चीज़ों की बनती है जैसे कि लड्डू ही की बनती है। और खोए की भी हाँ, क सूजी की बनती है।
हाँ, हाँ। अच्छा! ओह! अच्छा, अच्छा।
हाँ और गो द द उसकी खोए की बनती है। जो खोए की बनती है वो गुजिया मेरी फ़ेवरेट है।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो हाँ। हाँ, हाँ। बताइए, बताइए, आप बताइए।
हाँ, क्योंकि जैसे अगर स हाँ? हाँ। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ सूजी की है, सूजी की बनाते हैं तो सूजी की मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्योंकि मुझे लगता है सूजी की गुजिया खाने से अच्छा है हम हलवा बनाकर खा लें। <chuckles> हाँ। <chuckles> हाँ, तो मुझे ड्राई-फ़्रूट्स अ, वो हाँ, ड्राई-फ़्रूट और अ, ये जो मावा होता है उसमें चीनी मिक्स करके जो फिलिंग की जाती है गुजिया में, वो मुझे बहुत पसंद है।
अच्छा। हाँ, हाँ। <chuckles> सही, सही। अरे! बेहतरीन, बेहतरीन। अ, अरे! वाह, वाह। तो ये देखिए सुनने में देखिए स्वादिष्ट लग रही है। मेरा वो तो खुद मेरे को लग रहा है। तो आपको जैसे खुद की बनाई हुई अच्छी लगती है या आपके परिवार में कोई जैसे किसी के हाथ की आपको ये ज़्यादा प अच्छी लगती है?
हुँ। और मैं खुद बनाती भी हूँ। हुँ। जी, जी।

हाँ, सही। बहुत-बहुत लाजवाब। मुँह में मेरे तो देखिए अभी से ही इतना पानी-सा ही आ गया है। तो मैं क्या होता है ना जैसे अ, त्योहारों में क्या होता है ना कभी-कभार ना जैसे बहुत हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है खाने बनाने में। तो कभी आपके पास कुछ ऐसा मज़ाकिया-सा कुछ आपके अनुभव हुआ है कि आपने कुछ खाना जला दिया या कुछ भी आप कुछ अगर बताना चाहेंगे आप?
जी, जी। <giggles> हुँ, हुँ। जी, जी। जी हाँ, ऐसा तो होता है कि हाँ, नॉर्मली खाना ज जब ज़्यादा र मतलब भीड़-भाड़ हो जाती है तो खाना जल जाता है। लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा ज़्यादातर होता नहीं। क्योंकि अगर मैं दूध भी उबालती हूँ, तो मैं गैस के पास खड़ी रहूँगी जब तक वो दूध उबाल ना जाए।
हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अरे! वाह जी वाह! बहुत।
हाँ। थोड़ा-सा मैं हाँ। मैं थोड़ा-सा रिस्क नहीं लेती हूँ कि नहीं दूध उबल जाए या तो वो। ये जलाने की आदत थोड़ी-सी मेरी माँ को थी और आदत क्यों थी क्योंकि वो टीवी देखती थी। वो वो चावल चढ़ा कर के ऐसा सोचती थी कि मैं ये सीरियल देख लूँ तब तक में चावल बन जाएगा।
अरे अरे! ब <chuckles> अरे ये तो अच्छा, अच्छा।
फिर मैं फिर मैं छत पर रहती थी आवाज़ देती थी कि "मम्मी चावल देखो। जल तो नहीं गया?" कहती थी "हाँ, जल गया।"
<chuckles> अरे!
तो वो ये चीज़ें मेरी माँ के साथ अक्सर होती थी। कि जब भी कोई खाना वो चढ़ाती थी और टीवी में लग जाती थी, कोई सीरियल देखती थी तो वो ज अक्सर वो चावल तो खास तौर से जल ही जाता था और कुछ तो नहीं।
हुँ, हुँ। म हाँ। <chuckles> अच्छा, तो मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है। क्योंकि अ, अ, अच्छी बात है। तो आ आप अगर
जी, जी। नहीं, नहीं। मैं थोड़ा-सा चीज़ों के प्रति वो हूँ हुँ, बिल्कुल। हुँ।
जी, जी। अगर आप कोई डिश बनाते हैं, तो वो कहते है ना कि वो हर एक इंसान की जो अपने कुछ ख खाना बनाता है उसमें कुछ स्पेशल चीज़ होती है। तो कोई आपकी कुछ ऐसी पसंदीदा डिश है जिसमें आप कुछ स्पेशल ऐसा करते हैं कुछ अलग जो स थोड़ा हट के है दो लोगों से?
हुँ, हुँ।

हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि कुछ वेजिटेबल्स काटकर आलू, गोभी, मटर, टमाटर और लहसुन, प्याज़, मिर्च में और थोड़ा-सा कु जो कुछ खड़े मसाले होते हैं उसमें छौंक लगाकर
अच्छा, अच्छा। जी, जी।
अ, थोड़ा-सा दाल-चावल के साथ हम मिक्स करके पकाते हैं, उसको तहरी बोलते हैं हमारे यहाँ।
ओह! अच्छा, अच्छा।
और हाँ। जी, जी। और उसमें जब हम देसी घी डालते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है ना मैं कह नहीं सकती हूँ, क्या टेस्ट हो जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है, वो देसी घी उन्हीं चीज़ों के लिए बनी होती हैं। जैसे कि तहरी हो गया हाँ, हाँ। जी, जी। और हमारे यहाँ एक सतपैता बनता है।
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। सही कह रहे हैं आप। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। ये ये क्या होता है?
सत हाँ, हाँ। वो ये बथुआ आता है बथुआ बथुआ आता है, ह हाँ, हाँ। ये हरी सब्ज़ी ही है जैसे पालक के जैसे ही, उसको हम उड़द की दाल में डालकर बनाते हैं।
ओह! अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा।
हाँ और उसमें जब हम बनने के बाद उस उम देसी घी डालकर उसको खाते हैं, तो मतलब वो लाजवाब होता है सतपैता। मैं बता नहीं सकती हूँ कि सतपैता <chuckles> हाँ, मुझे बहुत पसंद है।
हाँ, हाँ। हुँ। तो क्या होता है ना कभी-कभार ना कोई डिशेज़ होती है कि न वो ना इंसान के ना थोड़ी इमोशनल होती है उसको खा के ना कुछ वो याद आ जाता है, वो कुछ पुराने लम्हों को याद करने लगता है। तो कोई आपकी कोई ऐसी पसंदीदा डिश है, जो आपके ज़हन में अभी हो?
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ एक डिश और है जो मेरी माँ हमेशा बनाती थी दलभरी पूड़ी।
अच्छा, अच्छा।
हाँ, चने की दाल भर के चने की दाल भर के चाहे हाँ। वो कुछ लोग तो मतलब उसको फ्राई कर लेते हैं, डीप फ्राई करते हैं ऑयल में और कुछ लोग सिर्फ़ तवे में बनाते हैं उसको दलभरी पूड़ी बोलते हैं। उसको भी हम लोग त्योहार पे बहुत खाते थे। जैसे कि गंगा दशहरा हो गया ये हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है, दशहरा के जैसे ही और इसमें मतलब ये जो दलभरी पूड़ी जब हम बनाते हैं ना तो माँ की याद मेरी, मुझे आती है।
अच्छा, अच्छा। जी, जी। हो ओह! अच्छा।